Oke. Berarti teman-teman Kakak tuh ngerti, perjalanan kisah Kakak sama orang ini ya?
Tahu tahu aku sering banget kayak curhat nih ya, sama temen aku, seperti kayak aku curhat kere jadi, gini gini gini, terus kemudian dari pendekatan sampai ke jadian, ya tapi gitu ya, temen aku juga udah kayak nyurhatin, "Dah, kamu ngapain sih, kayak gitu gitu," yang awal aja gitu ya, "kamu ngapain sih, jadian sama dia, kan dia juga, eee, kemarin jalan sama kamu, bisa aja kamu kayak gitu lagi," gitu ya. Maksudnya dia kayak gitu lagi, eh beneran dong kayak gitu lagi, Kak. Makanya waktu itu kayak <chuckles> Iya, Kak. Iya, makanya itu. Makanya susah banget nih, bentrok banget ya, antara intuisi sama logika. Harusnya kan diceramahin aja, udah tahu nih harus, eee, harusnya itu kan percaya aja sama logika, jangan terlalu ke intuisi. Karena ya itu, perasaan sih, kebawa perasaan sih, Kak.
Gimana, Kak? Padahal teman-teman kayak udah menyadarkan ya? Waduh, bener banget. Iya kan, bener. Oke, nah terus, eee, kan kaki tadi Kakak juga udah berhasil ya, e berpisah dengan dia gitu, apakah dia masih kayak ngubungin Kakak, terus kayak minta balikkan gitu gitu nggak?
Nah, waktu itu aku blok, Kak, karena ya, dia kayak ya dia minta-minta balikkan juga buat apa juga ya, sebenarnya ya, sebenarnya. Tapi ya ya itu, ketika dia minta balikkan, ah aku udah kayak nggak percaya, aku nggak mau terjebak lagi ya, eee, ketika aku balikkan sama dia juga pun paling, ya dia kayak gitu lagi dan itu bakal kayak bikin aku sakit hati lagi. Jadi makanya, ya udah aku blok aja tuh, Kak, aku fokus waktu itu mungkin lebih ke teman-teman aku sih gitu, dan di situ kayak akhirnya gitu ya, merdeka gitu ya, walaupun ya masih mungkin waktu itu masih sedih sedih banget lah, Kak, <chuckles> gitu. <chuckles>
Ya, setuju sih. Iya. Merdeka. Iya lagi, orangnya pasti sakit kaget, syok jadi satu ya. Ternyata ini ya, Kak, eee, ketika kita, eee, jahat sama orang, karmanya juga langsung instan gitu ya. Wah, makasih banyak nih, Kak, udah diceritain ceritanya yang mungkin agak menyedihkan, tapi Kakak bisa memetik hikmahnya ya.
Betul betul. <chuckles> Iya, terima kasih juga ya, Kak, udah mau dengerin nih, curhatan aku. Sampai jumpa.
Sampai jumpa.